Да, я вот могу иногда накупить разных шоколадных конфет, когда акция, конечно же. <chuckles> Вот, вот. И бывает, когда гуляю, то могу даже по торговым пройтись центрам по во время прогулки. И просто бывает, людям раздаю конфеты. Это очень забавно смотреть на их реакцию.
Мгм. Ага ага, ну да, это самое важное. М. И как люди реагируют, да.
Обычно они смотрят такие, о очень улыбаются, что вот это, с пожалуй, это, наверно, самый классный момент, когда на тебя смотрят, улыбаются и в то же время на их лицах такое легкое недоумение, удивление, как будто: "А что это такое?" Вот, особенно вот знаешь, с кем интересно? Вот интересно, а, такое про проворачивать такое дело, э, с девушками. Вот я бывает, вижу, сидит 1 девушка, пьёт кофе или просто вот скучает, или расстроена. А у меня вот там или киндер, или ещё чего-нибудь, так, оп- предложил. Это просто невероятная реакция. Аж вот, ну, прям я не знаю. Оно того стоило, вот абсолютно.
Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. А. Мгм. Ну. Шоколадочка. Мгм. И что? Ну вот как они реагируют: с улыбкой, наоборот, с возмущением, либо вот какие зачастую реакции?
М, ну вот на такое всегда была улыбка. Всегда улыбка, спасибо такое такое, э, не н с непониманием. А ш что это такое, и и как будто: "Ого, такое бывает?" И вот это просто незабываемое ощущение. И собой доволен, что, во-первых, и подошёл к человеку, смог заговорить, и человек доволен. 3- 3 зайцев Да, 3 зайцев одних одним махом. И это просто вау.
Мгм. Ну да. Мгм. Ну да. Да, и человеку сделал приятное. Мгм. Ну, круто. Круто на самом деле. А, возможно, были какие-то такие ситуации, когда, э, ну, люди не хотели вот брать, да, вот эту шоколадку там, конфету, как-то всячески пытались там отказаться, либо, возможно, приводили какие-то аргументы?
Мгм. М. Э, такое бывало несколько раз, но, кстати, не сильно часто. Но вот, э, бывало, что по моей ошибке было так, что люди отказывали, потому что я неправильно расценивал обстановку. Вот, например, сидела пара, м, девушка и парень. И как бы а я девушке тока предложил вместо того, чтобы всем предложить. И, конечно, была неловкость, но и ладно вот. А бывало, что вот на прогулке по улице тоже предлагаешь кому-нибудь, на тя смотрят: "Чего? Что ты хочешь?" И так: "Не не не". Вот. Поэтому да, случается. Но сам факт того, что
Мгм. Почему? Мгм. А. Ну да. Мгм. М. Понятно. Ну ты к этому нормально относишься, да?